Hı hı, anlıyorum. Evet, aynı şekilde, bizde de aynı şeyler vardı. Eee, peki, son olarak sana şeyi sorsam: Eee, bu teknolojinin gelişmesi, eee, ile bir alakası var mı bayram kutlamalarının? Ne dersin?
Hı hı. Hımm, olmaz olur mu? Bence var. Eee, hatta nasıl olabilir şöyle söyleyeyim sana: Emm, benim eşimin ailesi yurt dışında yaşıyor. Yani, şu an yaşadığımız yerde yaşıyor ve, eee, ki benim ailemle hâlâ daha tanışmadı. Sadece teknoloji üzerinden, yani, eee, internet üzerinden tanıştılar ve genelde bayraş bayramlaşırken de internet üzerinden bayramlaşıyorlar. Örneğin, burada bir bayram olduğunda ben aileme söylüyorum, ailem onların bayramını kutluyor. Orada bir bayram olduğunda eşim kendi ailesine söylüyor ve onlar benim ailemin bayramını kutluyor. Yani, eee, mesela, bizim nişanımız da öyle olmuştu. Yani, biz orada nişan yaparken benim eşimin ailesi maalesef çalıştığı için gelemiyordu, bırakamıyordu, ııı, şirketini ve o yüzden, eee, mesela laptop'la tadı katılmışlardı nişanımıza. Yani
Hı hı. Evet. Hı hı, evet. Ha, anladım. Hı hı. Evet. A, evet! Anladım. O açıdan. Hı hı.
Bayramda da mesela hı hı, o şekilde katılabiliyorlar. Ama yine de genel bir, eee, düşünecek olursak şöyle, hani, eee, teknolojik olarak fark ettiysen, hani, eskiden insanların yanına gidip evlerinde onları ziyaret ederdik ya, işte, "Bayramın kutlu olsun." derdik. Böyle, baklava sarma yerdik, belki varsa kavurma yerdik. Ama şu an internetten sadece WhatsApp üzerinden ya da mesaj olarak böyle "Bayramınız kutlu olsun." diye yazıp, böyle, herkese aynı mesajı yolluyoruz, değil mi? Ne rahatlık aslında.
Evet. Tabii, tabii. Hı hı. Of, evet. Doğru, doğru. Evet, evet. Biraz da böyle, vicdani de rahatlama getiriyor. Kutladım bayramını, işte, diye. Aslında o, şeyden ibaret, yani. Hani, bi bir söz yok, bir nefes yok işin içinde. <laughs> Sadece dijital soğuk bir yazıdan ibaret. Eee, benim annem hiç hoşlanmıyor o, şey, bir sürü kandil, bayram mesajı geliyor bazen. Diyor ki, yani, b "Gelip söyleseler keşke." hani. Karşılığında da ben onlara neler yaparım, işte, ne böyle yemekler yediririm, hizmetler veririm ama maalesef, eee, soğuk bir mesajla kutlamayı tercih ediyorlar. Tabii herkesin kendi tercihi, eee, hayat koşulları. Bir şey de diyemiyorsun. Doğru, teknolojinin öyle bir şeyi oldu. Hı hı.
Evet. Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Toplu mesajdı. Hı hı. Mesela, ııı

Evet, evet. Yani, emm, m işte o şey, eee, yemekler m mesela o kurulan uzun sofralar bile çok unutulmaz gerçekten. Eee, başka bir de beni mutlu eden şeyler, eee, şey oluyordu, böyle güzel kıyafetler giymek oluyordu, değil mi? Eee, ben hatırlıyorum işte böyle 1-2 gün öncesinden, eee, böyle güzel bir mağazaya girilirdi ve böyle, hani, gerçekten normalde giymeyeceğim böyle süslü, payetli, pullu, işte böyle kabarık şeyli, eee, kıya kıyafetler alınırdı. Eee, ve normalde o kıyafetleri giymeme izin verilmezdi sene boyunca. O ben de biraz üzülürdüm böyle burukluk yaratırdı ama nasıl olsa bayram var diye biraz da içimi ferah tutardım. Bayramda giyebilirim her türlü çünkü yani bayram, eee, adı üstünde. O vardı mesela onu hiç unutamıyorum.
Hı hı. Evet. Tabii. Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Tabii, haklısın. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle söylediğin gibi. Yani bayramlık alışverişi hâlâ daha devam ediyor bence. Ama eskiden çok daha farklıydı. Yani insan hatta mağazalar vs. bayram indirimi yapıyordu, değil mi? İşte, hani, böyle daha indirimli, daha uyguna alsın diye, herkes alabilsin diye yapılan indirimler vardı. Şu an böyle bir şey söz konusu değil. Yani, sanki normal alış
Evet.
alışveriş yapıyor gibi yapıyor insanlar. Eee, mesela bu konuda b benim ailem de artık biraz durgun hâle geldi. Çünkü artık bayramda bir şeyleri giymek, hani, farklı şeyler giymek çok, eee, eee, normal, eee, norm her şeyler giymek çok normal gelen insanlara. Yani örneğin kız kardeşlerim var benim. Hani eskiden bayram için biz çok küçükken böyle işte kolumuzdan tutup böyle bizi götürürdü babam. İşte, Civil mesela, LC Waikiki'ye falan giderdik, böyle. <chuckles> Uygun olsun, hepimiz alabilelim diye. Orada mesela bizi donatırdı, çıkardı çıkarırdı ve, eee, o kadar güzel olurdu ki. Yani, hani, orada böyle aldığımız kapriler, Barbie'li işte tişörtler vs. çantalar o kadar hoşumuza giderdi ki. Ve ve seninki gibi sadece bayramda giyerdik. Hani başka bir gün giymemize izin verilmezdi o genelde. Ya da bir yere giderken, düğüne falan giderken. <chuckles> Ama şu an mesela, e, kız kardeşlerim ya da erkek kardeşim ne yapıyor? Ya, işte belki bir tişört bir işte pantolon bir şey alıyorlar ama böyle tam anlamıyla eskisi gibi böyle giyinip hani şey yapmıyorlar. Çünkü zaten h var olan kıyafetleri sanki bayramlık kıyafetmiş gibi olduğu için onları giyiyorlar. Yani, p çok değişen bir noktası olmuyor artık eskisi gibi.
Evet. Evet. Değil mi? <chuckles> Ya, çok güzel. Evet. <chuckles> Bir yere giderken, evet. <chuckles>